باقول لك إيه، أنا عندي مشكلة كده بقى لها فترة مضايقاني في الشغل، يعني و وبقِت حاجة مضايقاني أوي، وعاوز إن أنا إيه، أفضفض معاك فيها.
أكيد طبعًا، أنا متاح دايمًا في أي وقت، و واحكِ لي كده امم إيه المشكلة، وأنا معاك ما تقلقش من حاجة خالص.
بُصّ يا سيدي، أنا في الشغل بتاعي آآ، إحنا في آآ، في في مكتب تمام، فالمفروض بقى إيه، إحنا تيم عمل كده، فأنا باعمل الشغل مثلًا وزمايلي بيعملوا الشغل، وفي مُشرف علينا اللي هو أقدم واحد فينا يعني، اللي هو من زمان أوي في الشغل آآ، وفي بقى المدير بتاعنا، فمثلًا ال المدير بيطلب مننا شغل مثلًا فب بنعملُه بقى بيتوّزع علينا بييجي على الإيميلات كده مطلوب مثلًا شغل كذا، كذا، فكلّ واحد بيعمل الشغل بتاعه أو اللي مثلًا بيكو بيتقسّم يعني علينا، بن بنقسّمه بال يعني بالحب بيننا وبين بعض كده، يعني أنت اعمل كذا وأنا كذا وأنا كذا ونشيل بعض يعني، فالمهم باقعد باقعد ساعات شغّال يوم كامل، يعني 8 ساعات وممكن اقعد أكتر آآ من 8 ساعات ممكن 10 ساعات لو الشغل بقى مضغوط أو عاوز تسليم ب لازم النهارده وكلام من ده، فاقعد شغّال آه، بهدلة بقى طول اليوم شغ شغل، شغل، شغل، لغاية أمّا أبقى خلاص أنجزته بقى خالص، آه أنجزته بقى، خلاص أقوم قايل آآ، آآ، ال ال المشرف ده يقوم واخد الشغل منّه أقول له: "أنا خلّصت تمام." لانه هو الوسيط اللي ما بيننا أو يعني حلقة الوصل بيننا وبين المدير، يعني مش عشان مش كل واحد يروح يكلّم المدير هو بيبقى عاوز واحد بس اللي يتواصل معاه وكده، فبيقوم إيه، آه فبيقوم رايح للمدير ع عاطي له الشغل وبعد كده بقى أعرف يعني عِرِفت بعد مرّه مرّتين إن إن بينسِب الشغل ده لنفسُه، وإنّه هو اللي تعب فيه وإنّه اللي عمل فيه وقعد يشتغلُه، ويعني ب ب بيعمل زي ما بيقولوا ب بيعمل البحر طحينة للمدير، إنّ هو عمل كل حاجة، والشغل ده شغلي أصلًا. فالموضوع ده طبعًا بيضايقني وب وباحس إن أنا يعني ال ما عملتش حاجة طول اليوم والتعب اللي عملتُه ده راح هدَر، زي ما بيقولوا.
امم. كويس. آه، وقت كتير. لا، كتّر خيرك، آه. بالضبط، آه. امم. طبعًا حقك. يعني ده حاجة صعبة خالص و وأنا مُتخيّل وفاهم إحساسك جدًا يعني، إن أنت تتعب في الشغل بال10 و12 ساعة ده شيء يعني مُجهِد جدًا يعني بصراحة وكتّر خيرك. وكمان في الآخر ياخدوا ال ال ال المدير ياخُد الشغل ينسبه لنفسه وياخُد مجهودك، فدي حاجة طبعًا صعبة، وأنا مُتخيّل قد إيه إنه موقف صعب، وأنت جدع إن أنت مرّيت بيه أصلًا وقادر تستحمل ده كُلّه. بس أنت قُل لي هو ده يعني بيحصل بشكل مُتكرّر والّا حصلت مرّة بس، والّا أنت عرفت إزاي أصلًا إن ده بيحصل ف أ اتأكدت إزاي يعني؟
إمم. بُص، هو لأ، هو مش مرّة ولا مرّتين. أنا باقول لك أنا ما كنت أنا ما كنتش عارف أصلًا الكلام ده. أنا بظروفها بقى إيه، آآ ال يعني كان كان زميلنا اللي هو مسؤول عن الماليات، فكل مرّة مثلًا ب بالحوافز لمّا بتنزل، فبتنزل للمُشرف ده على طول وقليل أمّا بينزّل مثلًا و لواحد فينا كل شهر من الteam. وهو على طول دايم، وهو ب بتنزل ل2. فهو دايم وواحد مننا من الteam. فال ب باقول له مثلًا باتكلّم معاه فباقول له "هو ل هو ليه دايمًا م يعني إحنا بنشتغل وبنتعب ليه ما مبينزلّناش الحافز على طول؟" قال لي ت قال لي ت لقيته بيقول لي بقى هو طِلع عارف الموضوع ده. قال لي: "وأنت ايش عرّفك إن أنت مين مين اللي يقول إن أنت بتتعب." قُلت له: "مين اللي يقول؟! ما الشغل اللي أنا باشتغله." فقال لي قال لي: "ومين اللي قال لك إن الشغل اللي أنت بتشتغله ده هو ال المدير عارف إن أنت اللي اشتغلت؟"
إمم. آه. إمم. بالضبط.
قال لي: "إزاي؟" قُلت له: "إزاي؟ ما المُشرف الفُلاني أ بيقول له إن أنا عملت كذا وأنت عملت كذا." وك قال له: "لأ طب يا حبيبي ده بيروح يقول له إن أنا اللي عملت الشغل ده كُلّه وأنا إيه، بابقى إيه ال م الteam بتاعنا ده بيبقى ممكن يساعدوني في حاجة، يعملوا لي حاجة. لكن هو عند المدير هو اللي بيعمل كل حاجة. فاتفاجئت بقى وقتها، وطِلع إن الموضوع ده بقى إيه آه. طِلع إن الموضوع ده مُنتَشِر مش مش أنا بس. ف باقول لهم: "طب وليه؟ طب ما طب وأنتم ساكتين كده ليه؟" قال له: "هنعمل إيه؟ ما هو ال هو المدير اللي حطُّه علينا بقى و وهو اللي عاوزه مُشرف، ومش عاوز إن إحنا نتواصل معاه على طول هو عاوز يكون حلقة الوصل." ف فطبعًا الموضوع ده آه. ضايقني.
حاجة صعبة طبعًا إمم. إمم. طيب، ودي حاجة صعبة طبعًا آه. أنت ده كمان أنت الموضوع مأثّر عليك أنا ما ما كنتش أعرف كده. ده الموضوع مأثّر عليك ماليًا. إن هو ما بينزلّكش حوافز وأنت بتقعد شغل أزيد من شغلك، وما تاخُدش الحوافز بتاعتك. يعني ده حاجة صعبة جدًا دي. فأنا فعلًا مقدّر ده و وعارف إنه كتّر خيرك بجد الموضوع بس مش تحوّل آآ يعني إنكار مجهودك وكده لأ، ده كمان أثّر عليك ماليًا يعني المفروض آآ شخص زي ده يدّيك فلوس أصلًا حقك وكده لأ، هو كمان بياكل عليك حقك. فده حاجة صعبة جدًا وأنا م مُتخيّل إنه قد إيه صعب وكتّر خيرك بجد يعني والله. بس هو أنت ما حاولتش تكلّمه قبل كده؟ يعني ما قعدتش معاه وقُلت له حاجة أو أنتم كteam اتجمّعتوا وعملتوا معاه meeting مثلًا و وقُلتوا له إن الأمر ما ينفعش يحصل فيه 1، 2، 3 وتحكوا له الموضوع ده والّا ما حصلش ده؟
آه. بالضبط آه. إمم. والله هو أنا لسّه إيه، باحاول إن أنا أكلّم ال زمايلي. أنا أنا مش مش عاوز إن أنا أروح أكلّمه لوحدى تمام؟ فعلشان بقى إيه، ما يُحطّنيش في دماغه وهو طبعًا هيروح يقول للمشرف. ف آآ أنا م عاوز أجمّع زمايلي ونروح. بس هم بقى إيه، في 2، 3 منهم خايفين كده، يقول لك: "يا عم لأ خلّينا ناكل عيش وخلاص بلا" أ ما خايفين يعني. ما خايفين اللي هو ممكن بقى آآ إن ده يعمل لهم مشاكل في الشغل. إن هو يقرفهم بقى مثلًا في في ال في الحضور والانصراف. يعني مثلًا ممكن بيبقى واحد يتأخّر نُص ساعة في اليوم، ممكن مثلًا بيبقى كده فإيه، فهُم خايفين لحاجة ت حاجة تحصل زي كده لمّا يعملوا هيمشّيها بقى معاهم ميري. اللي هو بقى إيه، لأ بالساعة، لأ بالدقيقة، لأ أنت مش عارف شغلك كذا. يعني هيمشّيها صعبة بقى. يعني مش مش ماشية بالحب زي ما ب بينا وبين صحابنا كده. فأنا باحاول، بس هم لسّه بقي إيه في 2، 3 رافضين وواحد بس اللي إيه، اللي هو بي بيقول لي مأيّدني وكده. فأنا لسّه بقى، أنا باكلّمك بف يعني بافضفض معاك وأنا لسّه ي مُتردّد آخُد الخطوة. طب نروح إحنا الاتنين نقول له والّا هتبقى بقى إيه، هيحُطّنا في دماغه والّا م فمش عارف النقطة دي لسّه؟
بالضبط. آه. آه. بالضبط فاهمك أنا فاهم ده خالص و وكويّس وجدع إن أنت عندك روح المثابرة وإن أنت عايز تlead الموضوع وعايز تاخد ال صحابك دول وتروحوا تتكلموا، أو زمايل الشغل وتروحوا تتكلموا معاه يعني وتواجهوه إنّه ده ما ينفعش وكده، فأنا باشجعك بجد على الشجاعة اللي عندك دي وفي نفس الوقت أنا مقدّر قد إيه، إنّه محبط إنّه يبقوا اللي حواليك م مش مهتمين زيك وإنّ هم مش هاممهم، وأنت بتحاول آه تأثير سلبي عليك، فأنا م مقدر ده جدًا و وكتّر خيرك إن أنت بتتعامل مع ده يعني بصراحة. بس أنا شايف إن أنت بلاش ت تكلموا أ أنتم الاتنين بس في الأوّل، لازم تكونوا كteam عشان ما يقولّكش: "ما زمايلك موافقين، أشمعني أنت؟" و ويستعندك أنت بالذات يعني. فأنت حاول تبقى معاك زمايلك كلّهم حاول تقنعهم يعني بالطريقة كده؛ يعني ممكن تتكلّم معاهم مرّة تانية، لقيت إن ما فيش فايدة لأ طب أنت مثلًا شوف ال ال الدرجة الأعلى منّه، هل أنت رُحت كلمت قبل كده طيّب المدير نفسه اللي هو اللي بيدّي له الشغل ده ووصّلت له الفكرة، أو حتّى أنت وال زميلك اللي موافقك ده، جرّبت؟ أظن إن أنت بناءً على اللي أنت قلته إن أنت ما تكلمتش مع المشرف يبقى أكيد ما تكلمتش مع المدير، هل اتكلمت معاه والّا لأ؟
تأثيرهم سلبي. إمم. لأ م ما هو ال ال أنا ما ما ما دخلناش لسّه في النقطة ديًّا، إحنا ما بينّا وما بين بعض بنتكلّم في ال بنتكلّم في نقطة إيه؟ إن ه اللي ناخد الخطوة إزاي علشان بنحسب رد فعلها، بنحسب أضرار الخطوة اللي بعد دي، فهُم زي ما باقول لك خايفين ف و وأنا أنا أنا مش فارقة معايا، أنا صراحةً يعني أنا ممكن إن أنا أروح أقول له على طول من نفْسي بس إيه، آآ زميلي اللي معايا ده بيقول لي لو أنت عملت كده هتيجي على دماغك أنت، أو علشان هيفهم إن أنت آآ غيران منّه، لو رُحت قُلت للمدير هيفهم إن أنت غيران منّه، وإن هو أنت، آآ أشمعنا أنت بس اللي بتشتكي وغيرك ما اشتكاش، فهو قال لي حاجة زي كده وأنا صراحةً يعني اقتنعت بكلامه، فده اللي مخلّيني متردّد طب يعني، ه ا اسكت زيّهُم وخلاص، والّا أروح أعمل والّا إيه، والّا والّا والّا أروح أكلّمه، <tsk> ف فالموضوع ده بقى إيه ده ده اللي عامل لي توتّر ده اللي مضايقني، يا جماعة طب ما نيجي طب ما أنتم متضرّرين زيي، طب ما تيجوا أنتم خايفين ليه؟ فمش عارف.
إمم. آه. إمم. فاهمك أوي وعارف إن هو حاجة توتّر وحاجة صعبة ومقدّر ده جدًا يعني، وإن أنت كمان لا عارف تكلّم ال ال المشرف نفْسه اللي بياخد مجهودك، والّا عارف تكلّم المدير علشان حاسس إن ده هييجي عليك بالسَلب، فأنا مقدّر ده وعارف إنّه صعب فعلًا وإنّهم ممكن ييجوا عليك ويقولوا اشمعنا أنت وأنت لوحدك وبتاع، فأنا مقدّر ده جدًا، و وكتّر خيرك إن أنت متحمّل ده كلّه يعني، بس هو أنت ده بيأثّر عليك في شغلك يعني حد من شغلك أتأثّر بالموضوع ده؟ يعني خلّاك تعمل الشغل بجودة مش كويّسة، أو حتّى يعني مضايقك في حياتك عامةً، الموضوع رابط ما بين الحياة والشغل معاك والّا لأ؟
امم. بُصّ، هو بالنسبة لي أنا ما باعرفش إن أنا أعمل حاجة إلّا امّا باتقِنها، يعني هي دي عادة عندي، وطبعًا أنت شايف ده برضه من الدين إن هو كان م م آآ، من عمل أحدُكم عملًا فليتقنه، فده ده أنا شايفُه لو ما عملتش كده يبقى حرام عليَّ، يبقى أنا طالما باعمل حاجة أعملها صح يعني من ال من الصفر لل لل للز ل يعني من الز من الA للz زي ما بيقولوا، تمام؟ يعني لازم تبقى زي الفل آآ، أنا كده عشان أرتاح. بس أنا بابقى عاوز بقى المقابل التعب ده، ف والله أنا أنا برضه في جه لي فكرة كده بس مش عارف بقى متردّد فيها، أنا ممكن ب قلت لنفسي إيه طَب ما أنا ممكن أبعت له رسالة كده من حساب مجهول أو مثلًا آآ، على على الماسنجر مثلًا أو على ال على الفيسبوك من حساب مجهول أوضّح لُه النقطة ديَّة، وأقول له إن الفريق الفُلاني مثلًا متضرّر من كذا، كذا وإن الشغل ده كذا، كذا، والَّا مش يعني مش عارف بس يعني ب لسّه بافكّر في الحكاية دي، أنت إيه رأيك فيها؟
بالضبط، آه. فاهمك آه، بُصّ، هو حتّة إن أنت أصلًا ت آآ، تعمل شغلك بإتقان دي يعني أنا عاجباني بجد، ويعني حاجة أحيّيك عليها إن أنت من عمل عملًا فليتقنه، فأنت ما شاء الله عليك يعني إن أنت عارف تعمل ده ودي حاجة كويسة وأحيّيك عليها ويا ريت تكمّل فيها، أمّا بقى إن أنت تبعت له ال ال الرسالة مجهولة، عارف أنت ده ممكن ي ي إحنا ما نضمنش رد فعلُه هيكون عامل إيه في اللحظة دي، اللي هو مين اللي بعَت ده وإزاي حد برّه الشغل يعرف اللي بيحصل في الشغل؟ فممكن يتحوّل الموضوع يقلِب عليكم كلّكم مرّه واحدة. فأنا شايف إن أنت الأفضل إن أنتم تكلّموه بس ما ينفعش إنّه يبقى ال الموضوع عارف أنت ما يبقاش بشكل مباشر، خدوا الموضوع من زاوية مختلفة، إزاي؟ يعني أنتم في مرّة ا احكوا معاه خدوه في أي outing اعملوا outing بقى اللي هو اعملوا عزومة برّه الشغل، واتجمّعوا كده حاولوا تضبطوا يوم يبقى هو موجود وبتاع واحكوا في أمور حياتية خالص يعني، ووسط الأمور الحياتية دي اتكلّموا عن مكان تاني إنّه بيحصل فيه حاجة زي كده يعني، فاهم؟ ارموا الموضوع وشُفت ده شركة كذا بيحصل فيها كذا، كذا والراجل عمَل كذا وزمايلنا متضايقين ومش عارفين يعملوا إيه، وخلّي الموضوع إنساني خالص يعني اللي هو ما ت ما تخلوهوش إنه إن هم هيقلبوا عليه الدنيا وهيبلّغوا عنّه وبتاع، لأ خلوا الموضوع إنساني وإن هم بيحبوه وإن هو حد كويس، بس هم متضايقين من حركة زي دي وكمان مأثّر عليهم ماليًا، ما بيدّيهمش حوافز إيه؟
امم. امم. امم. ده اللي هو المشرف. ده المُشرف والَّا المدير؟
لأ، ده المُشرف، المُشرف اللي هو اللي بيعمل ال ال اللي بيا بياخد مجهودكم، أنت ابدأ الأول خطوة بخطوة، والله لقيتوه هو استجوب است استجاب للحل ده و وعمل ال الأمر، وأدرك إن أنتم قصدكم عليه بس بشكل كويس، وإن هو أو مش أدرك إن أنتم قصدكم عليه، حس إن هو اللي بيعمله ده غلط وكان عنده حاجة أخلاقية شويّة يعني في شخصيته، وقدر يغيّر ده ماشي، ما غيّرش لأ، ال الموضوع ساعتها إن أنتم ممكن تبعتوا للمدير حاجة رسميّة يعني باسمكم كلّكم، قولوا لهم لمّا يبقى الموضوع قُل لزمايلك يعني لمّا يبقى الموضوع عام ال الم هي هيحصل تغيير، مش مش أكيد يعني مدير في منصبه كبير زي كده، ويشوف حد بياخد مجهود الناس اللي تحته مش هيبقى راضي عن حاجة زي دي، فساعتها هيحصل تغيير جذري، ولو على حتّة الوقت أنت أنت بتخسر فلوس وبتخسروا مجهود بيضيع، و وما فيش ترقيات في الشغل وأنتم كده متأخرين عنّه وبتاع، وفي الآخر كمان زعلانين أو خايفين لاحسن يأثّر عليكم في الوقت والحضور والغياب والكلام ده، لأ هاتها لهم من الحتّة دي يعني، آه، جيبها لهم من الحتّة دي وإن شاء الله تتحل يعني.
آه. تمام. امم. امم. فعلًا والله، امم، عندك حق أنا أنا بافك هافكّر أعمل كده فعلًا، و ويعني إيه هناخدُه مثلًا في عزومة وكده، ونحاول إن إحنا نواجهُه بس إيه، من بعيد زي ما أنت بتقول إيه، نضرب له مثال كده خارجي ونشوف رد فعلُه، لو خلاص استجاب يبقى خير وبركة بقى، ما استجابش بقى يبقى هنحاول ن ن ن نوصّل للمدير بأي طريقة، المهم إن نعرفله ومان ومانبقاش سلبيين، آه، وما نبقاش سلبيين و واخلّي برضه هاحاول أقنع زمايلي برضه إن هم يشاركوا في الموضوع ده معايا، وأنا هاجرّب فعلًا.
بالضبط، إيميل رسمي كده يحل الموضوع. امم. بالضبط، حاول مرّه و2 و3 يعني ما تيأسش خالص، و وربنا يوفقك.
والله يعني فعلًا آه كلامك يعني ادّاني أمل شوية إن أنا أعمل كده، وإن المشكلة تتحلّ فعلًا، شكرًا أوي ليك.
العفو، أنا متاح هنا في أي وقت.